Ja.
Und als ich hier die Linoleumbo Böden rausgerissen habe, war drunter der Original Holzfußboden, für das Haus gebaut wurde und auf diesem Holzfußboden im Schlafzimmer war ein ganz großer Stern gemalt.
Ja. Ja. Okay, ja.
Und es war ein Stern, äh, in einem Stern in einem Stern und dann ein Kreis. Und, äh, ja, und dann n na ja, die die <giggles> ja, die vor mir d hier gewohnt hat, die hat total Angst gehabt hier und hat gesagt, das ist, äh, 'n Hexagramm. Ähm
Ah, das ist vielleicht 'n Symbol, ne? Mhm. Ah, für echt für Hexen dann oder was oder was? Mhm.
Ja, ja, ja. Aber na gut, d da war ich ganz scharf drauf, ne, finde ja so was total klasse. Gibt ja auch gute Hexen, ne? <laughs> Ähm, ja, aber, ähm, ich habe mir das dann mal angeguckt und ist auch in verschiedenen Farben noch. Ist natürlich alles 'n bisschen abgetragen, ne, aber, ähm, ist eigentlich total wunderschön. Es ist kein Hexagramm. Was es auch immer ist, weiß ich nicht, ähm, aber 'n Hexagramm ist es auf keinen Fall und, äh
<laughs> Ja, das stimmt. <chuckles> Ja. Okay. Ja, einfach halt 'ne Zeichnung irgendwie so.
Ja, es ist irgend 'n ich weiß es nicht, es hat vielleicht was mit Religion zu tun und ich ich keine Ahnung, ja. Also, das ist
Mhm. Hast nicht mal fotografiert und auf Google-Suche gesucht?
Ja, aber kam nix hoch. Also, ich weiß es nicht. Ähm, und ja, aber ich höre schon auch sehr viele Geräusche hier, ne? Also, manche sind wirklich unerklärlich. Also, dieses dieses Popping irgendwie, ne, so dieses Elektrik äh, ja, ich weiß nicht, ne? Es ist aber es ist halt auch 'n sehr altes Haus und, ähm, ich glaube, das sind manchmal Dinge, die passieren einfach auch durch Wetterumstände und ne? Ähm
Ne. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Also, so einfach Energieentladungen einfach, die man sich nicht so recht erklären kann. Wäre möglich. Ja.
Ja, auch glaube ich schon. Ja, aber auch selbst hier habe ich das jetzt auch gemacht, ne? Ich habe das ganze Haus ausgeräuchert, also, ist auch 'n relativ großes Apartment mit 2 Eingängen und so. Mhm.
Musst du dann mit diesem Salbeibüschel in jede Ecke dann auch gehen?
Ja. Ja. Ja gut. Ja. Also, das zieht ja hoch, ne, deswegen du musst ja nicht da irgend 'ne Leiter oder irgendwas also, der Rauch zieht ja ganz normal hoch, ne? Ja.
Ja. Ja. Ja, ja, klar, okay. Aber auf jeden Fall in jedem Zimmer, äh, in jede Ecke mit diesem Salbei vorbei. Hm.
Ja. Genau. Vor allen Dingen alle Fenster auf, das ist ganz wichtig, ne? Also, das ist und dann auch wirklich damit sprechen und auch alles im ins Licht hüllen, ne, und und sagen: „Das Haus ist beschützt, ich bin beschützt.“ Und, ähm, ne, dass auch die Energien, die vielleicht im Haus hängen, ins Licht geschickt werden, ne? Weil das ist ja alles soll ja alles auch positiv sein, ne? Und, ähm mhm.
Okay. Okay. Ja. Okay. Ja. Okay. Also, das machen, wenn's, äh, Tag ist dann.
Ja. Wäre besser. Ja, ja, ja, ja. Und, ähm, das ist natürlich, ähm es kan kannst du ne, es ist 'n alter Gebrauch, ähm, ne, aber ich d meine Großmutter konnte Hände auflegen, ihre Schwester war 'n Medium. Also, ich glaube da schon an ne, dass es da auch Dinge gibt, ne, und, ähm, ich habe das ja.
Mhm. Ja, okay. Ja. Ja. Hast du denn da was ge geerbt von denen?